уЗдравствуйте.
А, здравствуйте.
А, хотел бы с вами обсудить такую тему, она связана с, э, природой, так сказать. И вот, как вы считаете, какие в действия они могут помочь сохранить природу, даже самые простые?
Мгм. Мгм, мгм. Да, мне кажется, э, на самом деле, каждый человек может внести вклад в п природу, даже элементарно, знаете, а, элементарно убрать за собой. Многие люди кидают мусор на улице, да даже без всякой задней мысли. Да, без всякой мысли, э, задней, что кто-то уберет, да, что есть люди, которые убирают. Мне кажется, нужно начать с себя в первую очередь, да, и вот н убирать за собой. Мгм, эм, я также думаю, recycling, то есть переработка, это переработка пластика, буты да, разболь раздельно мусора, переработка. Мне кажется, вот 1, что в голову приходит, вот это важно, то, что в каждой м в каждодневной жизни можно сделать. А вот. Считаете, да? К а что вы делаете для природы, чтобы сохранить её?
Мгм, мгм. Такое легкомысленное отношение, да. Мгм, мгм. Да, это правда. Мгм, мгм. Раздельный сбор мусора, да, тоже может помочь сильно. Мгм, да. Да, я с я с я с вами соглашусь, да, это правда. Ну да. В первую очередь, с вот, как тоже вы сказали, да, что очень важно не мусорить, да, э, вот. Если где-то на на природе какой-то отдых или что-то ещё, а, ну, то есть нужно внимательно посмотреть, да. Если иногда бывает, что тоже, если есть такая возможность, то я стараюсь где-то вот, ну, если, э, в я вижу что-то, допустим, в ле в лесу, а, вот какой-то беспорядок <chuckles> наведён другими людьми, то стараюсь убрать. А, вот, э, какие-то такие, да, волонтёрские акции, к в которых тоже вот часто можно поучаствовать, ам, мне, ну, так не часто доводилось вот, но я знаю, что многие пляжи убирают, а, вот, от мусора, да, там, леса и так далее, то есть, м мне кажется, это важно, да, сегодня.
Мгм, да, да. Мгм, мгм. Мгм. Да. Мгм. Помочь, да, это ку вещам. Да. Мгм. Да, да, да, бывают акции. Мгм. Однозначно. Да.
Может быть, это небольшой вклад, потому что на самом деле мусора огромное количество и в океане мировом, и, в принципе, на земле у нас, да, а, вот. Но но, по крайней мере, даже это может помочь какие-то, вот, хотя бы локальные участки, а, помочь сохранить, наверно, природу.
Ну да. Согласен, да. Мгм. Да, я считаю, что вообще всё начинается с себя, да, что в первую очередь нужно самому дь начать делать, э, н нежели чем обращать внимание на других, да. То есть, а, мне кажется, в хорошо быть эталоном, как поддерживать хорошие привычки. Ам, но также вот я считаю, что, ам, например, электромобили, за этим тоже будущее есть, что, ам, очень много выбросов, очень много автомобилей. Вот я живу в большом городе, и у нас постоянно с годом хуже и хуже экология, пробки постоянно, всё стоит, люди недовольны, и, как бы, я считаю, что в этом плане вот все электромобили, они, а, меньше приносят вред природе.
Мгм. Да, да, да. Мгм. Мгм, мгм. М. Ну, я с вами соглашусь, но, наверно, тока отчасти, потому что, с одной стороны, да, электромобили, они не выбрасывают н никаких выбросов, да, в природу. С другой стороны, а когда в автомобиле истекает, как бы, срок его эксплуатации, да, то в электромобиле огромные вот эти батареи литиевые. А это, если и их очень сложно перерабатывать, и, из того, что я знаю, ну, их просто выкидывают. А этот литий, он отравляет почву, отравляет природу, и это, на самом деле, ещё большее зло, чем выбросы. Тем более сегодня с стандарты, а с ну, по крайней мере, вот, э, в в самых последних автомобилях, да, они, у ну, как бы, там практически чистый воздух из трубы выходит, на самом деле. Там очень хорошая очистка. Поэтому тут такой спорный момент, на самом деле, да, то есть. Э, э, такой вот, вроде бы, э, вот щас б большое, как бы, внимание пэ пэ как бы приковано, да, к, э, к таким видам, ну, как бы, вот к к электрическим автомобилям, да. С другой стороны, вот, есть такая вот вещь, которая, может быть, не очень очевидная, но она очень сильно влияет на экологию, на самом деле. Вот эти вот аккумуляторы.
Да, м? Мгм. Мгм. Да. Мгм. Понял, мгм, мгм, интересно. e Ну да, нас эт Да, мгм. Да-да, мгм. Ага. А, инте Ну да. e Полезно, да. Мгм. Да-м. Неидеальная, да. Мгм. Да, вот в да, это хороший от хороший момент, вы мне сказали, я тоже подумал, вот, например, про, а, электростанции, да. Вот атомная реак ам. Это тоже ведь эн энергия, как бы, это в пользу идет, да, и, как бы, в принципе, она считается безопасной, ну, до тех пор, пока не случится какой-то катастрофы, да. И, опять же, есть те же отходы, которые нужно где-то хранить и которые, а, д утилизировать, но при этом, да, никаких выбросов в окружающую среду нет, да. То есть электричество когда вырабатывается, то есть это тоже такой спорный момент, э, в этом плане.
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да, и утилизировать. Мгм, мгм. Да, да, да, да. М, как говорится, палка о двух концах. <chuckles>
Да, однозначно, вот. Как вы думаете, как, э, как можно больше людей смотивировать, а, вот, эм, к тому, чтобы беречь природу?
Вот есть е Мне кажется, нужно как-то вот даже на государственном уровне, да, а, просто вводить какие-то бонусы, компании, а, образовательные, да. А вот, э, потому что, допустим, я живу в европейской стране, а вот, где, в принципе, есть раздельный сбор мусора, это всё как бы очень развито здесь, да, но всё равно даже у местных жителей, которые здесь родились и живут, у них до си до сих пор еще н не у всех вот понимание то, что нужно сортировать мусор. Вот хотя я приехал <chuckles> как бы вроде бы с востока, так сказать, <chuckles> где у нас это не очень развито. А вот и
Мгм. Мгм. Да. Да, мгм. Да. Мгм. Да, а, вау. Мгм. И всё равно даже местные не знают, да, как полностью это работает. Мгм.
Да, а я по я со со сорти да, я сортирую это как бы давно. Мне вот прям очень, мне даже удовольствие это доставляет: там пластик, там бумажки отдельно, и в там ра разные другие виды мусора тоже там вот сортировать, вот.
Ну да, это ин инте e Интересно, да. Я согласен с вами. Вот, э, я живу в Америке, у нас здесь есть на уровне штатов, а, программа, когда вы покупаете электромобиль и государство вам возвра возвращает налоги, н в следующем году, а, за покупку такого автомобиля, так что, а, такое на самом деле есть. А какие-то у вас есть, э, поощрения за то, что Ну, у вас, я знаю, допустим, на в Европе и во многих странах очень легко сдавать бутылки, то есть там чуть ли не в каждом супермаркете люди это делают, это здорово, это. Да, это удобно, м. В, э, Голландии тоже, я знаю, в каждом практически супермаркете. Здесь? Да, здесь вроде в Америке есть сбор, м, но как бы
Мгм, а. М, мгм. Да. Да-да-да. Особенно в Германии, например. А, вот, мгм. Да, там тоже есть. Не такой популярный, да?
Да, и я даже не знаю, куда идти. Это вообще, и я не знаю людей даже, кто этим занимается, чтобы, а, собирать, именно ехать и сдавать. То есть это, наверно, н не не не будет таким интересным для всех, нежели как в Европе. Да, вот ты зашел в супермаркет и сдал, и тебе сразу же дали деньги, которые ты там на еду можешь потратить, вот это.
Мгм. Мгм. Да, да, да, да, да. Либо деньги, да, либо вот, э, ча чаще всего щас тоже стало, как дают чеки, которые ты можешь потратить на следующую покупку, да, отсканировать, и у тя будет скидка вот на размер вот з з сданных бутылок. Мгм.
Таки. А, ну да, как бы это хороший, м, вариант. Да, тут непонятно, куда ехать, тратить время и непонятно, как это вообще работает. А там в каждом супермаркете, там эти такие маленькие моменты действительно мотивирует здорово. А, а у вас какие-то проводятся, может быть, тоже, а, акции, где там какие-то призы, что-то бывает, да? Да?
Мгм. Да, да, да. Да, вот как раз тоже хотел, а, хотел, а, упомянуть, да, акцию. Насчёт призов не знаю, но вот, э, в той стране, где я щас живу, ай, прямо вот по везде есть такие, можно сказать, контейнеры, где можно крышечки такие от пластиковых бутылок кидать, и они вот все, э, как бы, доходы от переработки этих крышечек и так далее, этого пластика, идут на благотворительность. Вот, то есть. Я, как бы, с ну. Это какая-то очень маленькая вещь, даже скока там крышечка, но всё равно, если посчитать, сколько мы пластика используем, сколько бутылок уходит, да, а вот, то, н на самом деле большое количество их скапливается. Я там раз в, э, там, в месяц выношу там хороший пакет тока <chuckles> этих крышечек.
Мгм. О, вау, здорово! Да, да. Мгм. Мгм. Здорово! Я я видел даже, к сейчас, э, бывают такие даже формы современного искусства, когда люди-художники используют что-то из бутылочек, что-то делают, чтобы напомнить ещё раз. Мне кажется, это вот тоже 1 из моментов, э, напомнить, как отрефлексировать, да, ка что, какой мы наносим вред, сколько в уходит, а, пластика и других неперерабатываемых м материалов, как Мгм.
Мгм. Кстати, да. Мгм. Да, да, кстати, вот, очень хорошо, что вы сказали, да, вот. Современное искусство, вот такое вот, не знаю, э, которое использует, вот, какие там, ну, не знаю, отходы, бут вот оно, м Если это очень хорошо сделано, да, оно действительно заставляет задуматься, наскока, вот, мы ответственно подходим к этому вопросу.
Мгм. Да, м. Да, и как много мусора, да, с как много всего отходов каждый год мы, а, как каждый человек, а, делает. А вы задумывались когда-то? Вы знаете, у меня иногда тоже такой вопрос: ка насколько много воды? Вот некоторые люди, допустим, даже ходят в тот же в душ и часами стоят там в душе. Это же ведь тоже расход воды, и это электроэнергии, это ведь тоже такой, м может, да, не самый, может быть, очевидный момент, но но ведь тоже эт нужно, мне кажется. Мгм.
Мгм. Кстати, да. Мгм, да, да. Выбросы в природу, да. Мне кажется, а когда вот м м мне, когда когда есть таймер, э, не знаю, в некоторых душах сейчас можно поставить так, чтобы ты видел, скока ты воды потратил во время того, как ты как, э Мне кажется, когда ты видишь, вот скока вот литров уходит буквально там каждую минуту, а то начинаешь задумываться вообще, а стоит ли так долго находиться в душе?
М. О, вау, здорово! Да. Мгм. Да. Здорово здорово, не слышал о таком. Да, это, мне кажется, э, это должно мотивировать, да. Я знаю, что вот тоже щас, э, кондиционеры, там, э, есть программа там, когда меньше расходуешь, какие-то бонусы, что-то, поощрения. Это тоже, а, вещь хорошая.
Н вот. Мгм. Да, да, да. Мне кажется, ещё можно, вот, э, в плане таких простых действий, да, вот, чтобы каких-то сложных решений не придумывать, даже использовать многоразовые пакеты, да, в при походах в магазин. Есть специальные торбы такие вот. Я как такую купил и щас, п ну, практически, вот там, в крайних случаях, тока покупаю пластиковые пакеты. Э, вот. Это, ну, как бы, мне кажется, что это тоже какой-то вклад. И у себя меньше мусора в доме, вот этих всех пакетов, которые тоже где-то потом нужно выкидывать, ну, использовать как-то, да. Вот и тоже.
Очень. Да. Да, это очень Да, мгм. Мгм. М-да, мне т как. Да. Да, согласен. Другой мо момент еще. Ну, вот, к сожалению, я не могу себя никак приучить, а, когда я люблю очень кофе, ходить в кофейню со своим тамблером, вот. Не знаю, металлический тамблер, вот у меня почему-то, вот, всегда привкус металла, когда я пью с него. Вот его постоянно чистить, мыть надо, хотя это дело хорошее, по сути, да. Если так подумать, сколько чашек, пластиковых стаканов, вот это всё выбрасывается, э это тоже очень много мусора. Тот же даже фастфуд, да, там "Макдоналдс", всё это куча всего. И, а, это действительно н
Мгм. М, мгм. Ну да, да, да. Мгм. До, да, да, да. Они вроде как бы это перерабатывают частично, но всё равно, когда там, допустим, вот эта же бумага, в которой бургер лежит, да, она же грязная, её уже не переработаешь. А, вот поэтому очень много из этого выкидывается, конечно, сжигается, это тоже выбросы дополнительные в атмосферу.
Мгм. Мгм. Мгм, да, согласен с вами. Вот.
М, вот так что. Не знаю. А как вы считаете, вот как какое-то вот должно быть образование специфическое, может быть, в школах ещё где-то, чтобы вот как-то люди больше об этом узнавали с детства, чтобы как-то это прививалось?
М м. Да, мне кажется, вообще, любовь к природе нужно с детства прерывать э, пр прививать. Да, вот, э, школьные годы, да, мне кажется, это вообще ну нужная вещь, потому что, как бы, природа у нас одна, и это важно, на самом деле, какие-то неочевидные моменты, да, к там экология в городе, где ты живешь, и, как бы, это это всё влияет, на самом деле. Да, и и я считаю, что это очень важно, очень важно.
Мгм. Да, да, да. Мгм. Вот даже в моей стране, да, где, как бы, ну, не так ответственно подходят к со сортировке мусора, как, а, ну, в которой я родился, да, э, как вот, допустим, в некоторых странах Европы, да. А вот особенно скандинавских стран страны в этом очень преуспели. Ам, а вот. Но, по крайней мере, с детства там тоже вот на какие-то акции в школе там макулатуру принести, не знаю, тоже какие-то вот эти вот, э, не знаю, бутылки, ну, обычно макулатуру. Вот и пэ вот, по крайней мере, я с детства был приучен сортировать вот бумагу, по крайней мере, отдельно класть использованную. Вот у меня прямо такая установка, как вот на автомате я это делаю всегда. С того момента.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, с Да, да, дай. Мгм. Да, это хо хорошая вещь. Я я стараюсь, честно, тоже отдельно пластиковые бутылки делать, э, с и, э, в другой контейнер класть. Да, это дело хорошее. Но я согласен с вами. Вот мотивация, мне кажется, всё-таки на государственном уровне тоже должна быть. Вот вот эта программа с, э, возвратом там 7 500 долларов, да, как мы за покупку там машины, это очень, на самом деле, многих людей с да, очень многих людей смотивировало. А сейчас вот, а, появляется, но опять же, да, это вот если смотреть с одной точки зрения, да, что это как бы электрокар, не задумываясь о том, как, а, перерабатываются там батареи, да, то есть чтобы если переключиться. Но, ам, то это смотивировало многих людей. Щас электрокары появляются без водителя, где там просто указываешь адрес, и она тебе везет, вот. Но я думаю, что вот какие-то такие моменты, там высадка деревьев, вот это вот всё, это дело хорошее.
Мгм, мгм. Да. Да-да-да. Мгм. Очень мотивирует. Да. <chuckles> Мгм, мгм. Да, да, да. Мгм. О, кстати, да, тоже тоже очень важно, да, м, в
Да, и в городах не так много деревьев садят. Вот у нас очень, вообще, о очень много всё, а, внимания, а, дорогам. И не так много, вы знаете, даже тени от деревьев. Вот я считаю, что это очень важно, что такие вещи нужны.
М. Мгм. Кстати, да, вот современная урбанистика, да, вот она постоянно меняется, и вот, по крайней мере, ну, из того, что я вижу в европейских странах, то тут стараются как бы вот возвращать вот эту природу в город. И это тоже, на самом деле, помогает вот людям больше и лучше прочувствовать, да, и как бы можно, м возможно, мы таким образом тоже её сохраняем, вот. Мы убираем вот из города вот эти вот серые бетон и асфальт, а, добавляем вот эту вот зелень всё больше и больше. Вот я даже даже в своём городе заметил, что у нас высаживаются очень интересные деревья из питомников, дорогие деревья, э, прямо вот вдоль улиц, где раньше их не было, вот с с такой, с причудливой кроной. Это меня очень радует, на самом деле, что город на это тратит деньги.
Мгм. Мгм. Мгм. Н-да. Мгм. Да. Мгм. Да. Т а у. Да, есть. А я вот не так давно был в Париже, там вообще о большие грандиозные проекты, где они бывшие площади, у них есть, э, такие к кругообразные площади, где сходятся улицы. Несколько площадей они хотят полностью, а, засадить, са а, то есть, закры зазеленить полностью, то есть вообще убрать даже вот дорогу, сделать только пешеходную, чтобы это был какой-то такой, знаете, среди города оазис лесной. Они сделали 1 такую площадь, и это очень эффективно было, да. Вот и я был очень удивлён, что такой поворот, что как бы в центре города, а, садить деревья, убирать дорогу- это что-то новое, но это п помогает вот, да, с кли с глобальным потеплением, с климатом, потому что ведь это и есть проблемы, ш которые касаются всех нас, что погода меняется, пожары вот у нас тут были, и как бы это это всё. Да.
Мгм, мгм. Озеленить полностью, да? Мгм. М, очень классно. Идея. Мгм. М-да. А, да, да, да. Тоже нужно следить за этим. Вот. Ну ну, мне кажется, вот, нужно, да, вот, ответственность какую-то, вот, э, как бы понимать за природу, что каждый человек ответственен, да, и начинать вот с себя в этом плане.
Так что, да, я считаю, что м мгм. Да, однозначно, и какие-то даже маленькие моменты, то есть, э, природа, она одна н для всех, и каждый должен брать а а такую ситуацию в руку, там не сорить, убирать за собой и говорить людям, если видишь, друзья. Вот. Рад был с вами пообщаться, спасибо!
Мгм. Да, это так. Да, спасибо.